Mh, mh. Esatto, esatto, esa
È che ecco perché se cioè se sei cioè che che che poi ecco che fai vedere che sei una persona capace che che sa anche affrontare le situazioni, no, che sa prendere delle decisioni, che che non, ehm, che non fugge, ecco, che non fugge, che non si fa che che è presente, no, che è poi quello lì secondo me perché poi dopo le le cose con l'esperienza, con l'affiancamento, con con, mhmm, con il tirocinio, con il training no, le impari poi dopo quello lì che che vai a fare, no, però prima ci devi avere ci devi a ad devi avere delle basi, ehm
Certo. Esatto. Infatti. Tì. Mh-mh. Sì. Si imparano. Sì, sì, sì, esatto. Esatto, che sono le tue, che appartengono a te, e che non te le può insegnare nessuno. Cioè che sono cose innate che tu hai o o non hai, dipende.
importanti importanti. Cert certo. Esatto. Infatti questo qui se io guarda fo fossi fossi un un recruiter, no, e queste qui sono le cose che che darei, mhmm, a cui darei più più più peso, più peso, sì, più importanz
Mh-mh. Sì. Più importanza. Beh sì, assolutamente sì. Cioè perché poi adesso non ha più neanche granché senso focalizzarsi magari su quelli che possono essere per esempio i titoli di studio, a meno che non è un lavoro altamente specifico come l'avvocato, il dottore, allora ci mancherebbe altro. Però in generale la la
Certo, certo che devi anche ti devi anche iscrivere agli albi professionali, agli ordini agli ordini, certo, certo, quello lì sì.
Eh, esatto, e esa esatto, esatto. Però per il resto, insomma, secondo me vale più la pena di guardare la persona che non appunto il curriculum, ecco.
Assolutamente, mi trovi mi trovi d'accordissimo, mi trovi d'accordi che poi ecco magari anche la la serietà, no, quanto tempo sei stato cioè la fedeltà che tu hai per un posto di lavoro, non è che sono uno che prende e cambia e se ne va, no? Eh va bene, certo. Ciao ciao, grazie. Ciao.
Esatto. Anche. Certo, anche. Combac Grazie a te, c